Venezualalı.
I ııı, Venezuelalı bir, ııı, insanla gerçekten bu denli samimiyet ve de güven ortamı kurup, hani, eee, çocuk bırakmak, çocuk emanet etmek gerçekten, hani, zor bir durum, zor bir seviye. Hani, bunu kurabildiğin için, ımm, seni ayakta ayakta alkışlıyorum, tebrik ediyorum gerçekten, hani, insan yani şu zamanda, yani Türkiye'ye Türkiye'de eskiden, ııı, çocuklar sokakta büyürdü, akşam ezanına kadar. Iıı, sürekli oy Evet, evet, sürekli, eee, sokakta böyle oyun oynarlardı, anneler bağırana kadar içer içeri girilmezdi. Ama şu an şu durumda Türkiye'de çocuklar sokağa salınmıyor; çünkü dışarı böyle, ııı, hem teknolojinin gelişmesi hem sosyal medyanın bu kadar, ııı, bilgi kirliliği olmasından ötürü çocuklar artık, ııı, yani daha çok böyle, hani, al oğlum al kızım telefonu, tableti, bilgisayarı; burada oyna, burada vakit geçir kafasında, ııı, daha çok ebeveynler. Sen bu duruma ne diyorsun? Eğer Türkiye'de olsaydın, çocuğunu, ııı, güvenlik açısından sokağa ya da mahalleye çıkartır mıydın?
Eve Tabii, tabii. <chuckles> Eve Tabii, sokakta büyüdük hepimiz. <chuckles> Eve Hı hı. <clears throat> Yani şimdi düşünüyorum, çıkarmazdım tabii ki de. Ben de sokakta büyüdüm; okuldan gelip, işte, eee, yatana kadar, işte ödevlerimizi yapana kadar ya da önce ödevleri Yakan top oynardık, sokaktaydık yani sürekli.
Evet. <chuckles> Şey miydin sen de? Okuldan geldin, çantanı bir köşeye attın, koşa koşa sokağa çık. <chuckles> Çok iyi.
Tabii, tabii, aynen işte, eee, her gün bir tane an arkadaşımızın annesi şey indirirdi bize. Biri poğaça yapar, indirirdi işte ikindi yemeği; biri tost. Sucuklu tostu çok meşhurdu birinin, böyle güzel salçası falan. Tabii ki, salçasız olur mu? <chuckles> O tost makineleri vardır ya, makine değil de öyle 2 tane şey böyle sapı vardır, kapatırsın, tost makinasıdır. Ü Tüpün üstüne döndürürler. <chuckles> Tabii, tabii, onun tadı yani; margarin kullanılırdı o zamanlar, tereyağı falan, eee, şey değildi.
A! <chuckles> Salçalı ekmek de vardır orada, salça. <laughs> Ocağın üstünde, tüpün üstünde olan. <chuckles> Şu an konuşurken bile ses tonundan ne kadar canının çektiği belli oluyor. <laughs> Birazdan kalkıp tost yapacağım kendime falan diyormuşsun. <chuckles>
Ağzım sulandı, canım çekmedi. Direkt yani, şu an burada olsa yerim. Emm Evet, yani, eee, şimdi tabii ki biz çocukluğumuzu daha özgür yaşadık; anneler, eee, herkes kendi işinde gücündeydi. Öyle bir, çok büyük güvenlik problemleri yoktu ama şu anda bırakamazsın yani. O ço ya araba geçmezdi ki sokaktan yani; araba sayısı belliydi zaten. Eee, tabii şimdi yaşadığımız, ııı, düzen, eee, yani bir sürü araba var dışarıda, tehlike çok fazla var. İşte çocuklarla ilgili tehlikeler var. Bırakamazsın tabii ki de.
Evet. Evet. O zaman o zaman soruyu şu şekilde güncelleyeyim istersen. Zaman, güvenlik veya farklı yaşam tarzları gibi ki engellerle karşılaşıldığında ne yapılmalı?
Evet.